Kak, aku mau cerita ya soal, ini nih Kak, soal, eee, belanja ya soal
Oke gimana?
biasa soal kebiasaan pengeluaran soal makan nih di keluargaku, jadi, kan kalau anak-anakku dan istriku itu sukanya nih emang sukanya makan di luar atau pesen, eee, online gitu kan setiap hari, hampir setiap hari deh, jadi tuh kita jarang banget, eee, masak di rumah terus anak-anak juga, eee, jadi makan di luar terus terus jarang menikmati makanan di rumah yang lebih, sehat gitu kan Kak, sebenernya dan bisa lebih enak juga gitu kan. Nah, sebenernya aku pengen punya kayak, eee, daftar belanja makanan yang praktis, hemat waktu buat, eee, makanan sehat ming mingguan anak buat keluarga di rumah gitu Kak, nah tapi, aku bingung nih untuk memulainya dan untuk membujuk, istri dan anakku supaya, mau tuh punya kebiasaan seperti itu, nah Kakak, punya saran enggak ya gimana nih bisa biar aku bisa memulai lah gitu.
Iya. Iya. Oke. Iya paham nih dengan situasi yang Kakak, sedang hadapi. Sebenarnya Kakak, bagus loh Kak, disini kan, Kakak, ini, eee, apa ya namanya memperhitungkan bahwa makanan di luar itu, eee, makanan di dalam rumah makanan yang dibuat di rumah itu lebih baik daripada makanan yang beli di luar gitu ya yang pertama itu iya lebih hemat juga, masih hemat dan lebih sehat ya Kak, ya dan itu bagus gitu kan. Nah, apalagi karena memang kalo, eee, beli makanan di luar itu sebenernya, eee, karena memang sekarang banyak banget ya, eee, makanan makanan apa aja ada jadi praktis gitu ya, jadi kalo kalo iya banyak pilihan apalagi kalau kalau masak ini kalau masak kan ribet ya mungkin ya karena jadi jarang untuk masak apa ya, namanya masak di rumah gitu ya, dan itu aku paham banget nih tapi boleh tahu nggak sih Kak, sebelumnya, eee, dalam 1 minggu nih Kak, Kakak itu biasanya atau istri itu biasanya masak itu berapa kali nih, Kak?
Lebih hemat juga, Kak. <chuckles> Bener. Iya banyak pilihan kan, Kak? Heeh. Oh kayaknya masih bisa dihitung dengan jari deh Kak, mungkin sekali, 2 kali kalau lagi lagi oke banget mungkin bisa 3 kali tapi itu jarang sih Kak, paling ya setidaknya sekali lah cuman sekali dalam seminggu gitu.
Oke dalam 1 kali dalam seminggu ya. Nah, boleh tahu nggak sih alasannya kalau, eee, masak di rumah itu, eee, kenapa cuma 1 minggu 1 kali apakah karena memang, eee, Kakak dan istri itu sibuk bekerja akhirnya nggak punya waktu atau gimana sih, Kak?
Mhm. Eee, sebenernya iya, eee, aku kan kerja istri juga kerja juga, tapi sebenarnya sih kalau disempetin ada aja sih Kak, waktu buat masak misalnya, pagi gitu kan atau, eee, misalkan pas pulang kerja gitu kan, tapi, gak karena kebiasaan dianya juga istriku juga lebih sukanya makan di luar atau pesan online jadinya, eee, sulit tuh Kak, untuk menambah, frekuensi masak di rumah, dan juga anakku kan dikit-dikit liat hape, laper nih liat, eee, aplika aplikasi gitu kan wah banyak pilihan dia mungkin, langsung laper mata dan langsung pilih makanan yang dia mau gitu, Kak.
Oke. Iya. Oke. <chuckles> Oh iya. Oke paham nih ya karena memang yang pertama memang karena sibuk ya Kak, ya untuk, eee, karena dua duanya bekerja gitu kan tuh wajar terus yang kedua sebenarnya masih bisa ada waktu kalau Kakak, bilang tadi ya, kalau disempetin ya misalnya 30 menit gitu kan untuk masak sebenarnya ada ya tapi boleh tahu lagi nggak sih Kak, kalau biasanya jadwal, eee, apa ya namanya kerja Kakak, dan istri itu mulai kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Kak, kalau boleh tahu?
Mhm. Iya. Eee, kalau aku sebenernya <clears throat> karena ka aku ini ya Kak, hybrid jadi kadang kerja di rumah, kadang di luar, tapi biasanya jam kerja kalau aku tuh, jam 9.00 lah ya jam 9.00 sampai mungkin agak malem gitu, tapi kalau istriku itu sebenarnya fleksibel karena dia kan heeh, karena dia kan bantu usaha ini lah, eee, dari orang tuanya gitu jadi, bisa kerjanya kapan aja gitu sebenernya, kalau dia inisiatif dan mau gitu ya dia, bisa aja sih Kak, masak, eee eee, enggak maksudnya di kapan aja bisa pagi atau bahkan siang gitu bisa aja sebenernya gitu.
Iya. Oh fleksibel. Oke ya berarti, d eee, aku paham nih, eee, apa namanya, eee, keadaan Kakak, itu jadi Kakak, itu hybrid kalau istri lebih fleksibel sebenarnya ya? Tapi pernah nggak Kakak ada misalnya anggaran belanja 1 minggu untuk kebutuhan sehari-hari misalnya kayak sayur, ikan gitu ada nggak, Kak?
Betul. Ada Kak, eee, istriku suka budgetin tuh misalnya dari gaji yang aku kasih atau dari pengeluaran apa pendapatan bersama, dia suka kok mencatat gitu kayak, "Ini belanja, eee, seminggu ini segini ya" terus pengeluaran lainnya, eee, segini ya dia pernah didetailin seperti itu sih, Kak.
Ada. Oke. Oke, berarti udah bagus ya, Kak, ya. Oke. Nah, aku nih ada sedikit tips ya atau relef eee, kalau nanti relevan dengan kondisi Kakak boleh nih nanti dicoba ya, Kak, ya. Oke. Yang pertama ini, prinsip belanja hemat sama anti ribet ya yang Kakak pinginin ya. Oke. <chuckles> Oke. Coba Kakak pilih misalnya menu mingguannya itu yang praktis tapi sehat. Misalnya nih, eee, pilih menu yang, eee, kayak ayam atau filet itu. Misalnya dalam 1 minggu nih Kakak itu pi eee, beli, eee, pilih beli proteinnya 2 sampai 3 menu aja, Kak, nggak usah yang banyak-banyak. Biasanya apa yang disukai, kalau ayam kan biasanya anak-anak kecil pada suka ya, Kak, ya. Ayam terus, eee, telur gitu kan. Telur sama atau, eee, ikan ikan beku atau ikan-ikan yang, eee, ikan kayak ada ikan kembung, atau ikan tongkol. Jadi, dari 3 menu ini gitu kan, misalnya kan jadi kan, eee, tahu nih, eee, apa aja dalam misalnya kalau memang Kakak tidak bisa apa ya, tadi mengurangi, eee, belanja di luar paling nggak dalam 1 minggu itu, 3 kali bisa masak. Misalnya kalau dalam tadi frekuensinya 1 minggu eh, 1 minggu itu cuma 1 kali ya. Nah itu, eee, memang nggak bisa ya kalau langsung 1 minggu harus bel eee, masak terus. Ah, boleh nih nanti dengan misalnya Kakak, bantu itu istrinya untuk coba berdiskusi bersama, "Kalau seandainya nih," eee, "kita masaknya dalam 1 minggu itu," eee, "3 kali aja deh gimana?" gitu. Nih di mana nanti Kakak bisa menjabarkan nih, eee, cari, eee, protein apa, eee, menu-menu yang gampang dan praktis. Misalnya kalau kayak ayam, ayam kan bisa ya misalnya nanti diungkep, bisa digoreng dalam 1 hari bisa, eee, buat makan 1 hari ya Kak, ya lebih hemat gitu kan. Nah, terus yang kedua, ini kalau telur, telur kenapa pilih telur? Ah, itu kan bisa kalau telur itu kan dalam kondisi dadakan ya, Kak, ya. Misalnya kalau nggak ada lauk, telur bisa diceplok, bisa di apa ibaratnya, bisa di selain diceplok itu kan banyak ya. Dikecapin bisa gitu kan. Intinya telur kan anak-anak juga doyan gitu. Terus yang ikan benar benar. Ikan. Nah, ikan itu banyak ini, ikan-ikan kecil-kecil itu biasanya, eee, lebih gurih ya, Kak, ya. Kayak ikan kembung atau ikan yang kecil kayak gitu. Nah, biasanya anak suka tuh karena gurih kayak gitu. Jadi, eee, jangan masak yang ribet, tapi coba masak yang, eee, ini aja masak yang apa ya namanya, yang gampang-gampang gitu. Misalnya kayak ditumis, digoreng, kayak gitu. Gimana kalau kayak gitu, Kak?
Oh, mungkin, Kak. Apa tuh? <chuckles> Iya, betul. <chuckles> Heeh. Mhm. Iya. Heeh. Oke. Mhm. Iya. Mhm. Oh, 3 kali, Kak. Oke. Heeh. Mhm. Iya. Cepet ya masaknya. Dan sehat juga ya, Kak, ya. Heeh. Iya. Ribet-ribet ya. Oke. Wah, bagus. Bagus banget sih, Kak, sarannya. Memang perlu banget sih, Kak, apa, makanan yang praktis gitu cuman sehat ya. Karena ya pasti kan juga istriku, eee, kalau udah mikirin masak waktunya lama, gitu kan. "Oh ini masaknya lama." Pasti dia males ya. Tapi kalau, praktis, sehat, dan juga enak pasti kan dia lebih semangat, gitu kan. Kan demi anak-anak juga gitu ya, Kak, ya. Oke deh.
Iya. Benar. Benar. Biasanya kalau digoreng atau dikukus itu lebih cepat ya, Kak, ya gitu. Kuah-kuah, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, itu pilih sayuran yang tahan lama tapi tetap segar nih, Kak. Nah, biasanya kan, eee iya. Contohnya kayak wortel, kentang, kol, atau labu siam gitu kan. Nah, kalau yang kayak misalnya kangkung itu kan cepat ya. Misalnya kalau hari ini nggak di apa, dimasak biasanya besok sudah layu gitu. Walaupun dikasih ke kulkas kan kadang-kadang, eee, cepet banget busuknya atau layunya ya. Coba pilih itu, kalau memang jarang masak. Kalau 1 minggu 3 kali gitu ya, Kak, ya. Ah, itu cari sayur-sayur yang apa ya, ibaratnya nggak cepet busuk, jadi tahan lama gitu. Kalau kayak gitu gimana, Kak?
Iya iya iya. Oke deh. Mmm, mhm. Oh, contohnya apa, Kak? Oh, iya iy Oh. Mmm. Oh. Aku baru tahu tuh, Kak. Oh, berarti ta sayur-sayur seperti itu bisa tahan sampai seminggu gitu, bisa, Kak?
Bisa bisa ada tuh kalau kayak heeh, labu siam, eee, apa namanya kayak kentang itu kan tahan lama ya Kak, ya atau wortel itu biasanya agak lama juga biasanya dua dua hari, 3 hari itu masih oke kalau wortel itu Kak, biasanya gitu. Biasanya kalau penyimpanannya ini aja Kak, penyimpanannya kalau biar, eee, lama ya di kulkas kayak misalnya ya itu kalau Kakak ada tempat tuh plastik, eee, tempat apa ya, tempat kayak tempat, yang dari bahan plastik itu loh Kak, eee, kayak makanan-makanan itu terus Kakak, kasih tisu tisu kayak gitu kan, di atasnya kasih tisu terus habis itu Kakak, eee, kasih tuh wortelnya, eee, terus habis itu ditutup lagi pakai tisu kembali biasanya itu awet Kak, entah itu Kakak mau nyimpan iya, mau nyimpen kayak cabai itu juga lebih awet jadi enggak cepat busuknya nggak cepat ini ya, eee, layunya juga gitu Kak, gitu. Jadi juga perhatikan cara penyimpanan juga biar tahan lama juga penting tuh Kak, gitu. Nah kalau itu udah pernah dicoba, Kak?
Harus segera di kulkas kan? Oke, oke aku udah paham. Tambahan. Iya. Oh lebih awet ya. Wah iya iya oke Kak, nanti deh. Oke, Kak. Belum Kak, oke Kak, siap kelihatannya Kakak, ini nih jago banget masak nih aku langsung bilang istriku deh cara-cara tadi ya, supaya bisa masak, yang praktis, sehat, enak, dan juga, menggunakan sayur-sayur yang, eee, tahan lama tadi ya Kak ya, biar awet ya Kak ya, oke.
Iya. Benar, iya intinya kalau mau yang enggak ribet cari, eee, bumbu-bumbu yang di apa, enggak usah diulek atau di ini, biasanya diiris aja yang pertama oseng oseng kayak gitu kalau memang, kayak bum e mau, eee, masak kecap kan nggak yang terlalu ribet ya bumbunya bisa diiris enggak usah diulek gitu, atau kalau sekarang mau ungkep mau ungkep ayam aja ada bumbu praktis serbaguna ya Kak, ya jadi, eee, membantu untuk menghemat waktu gitu kalau misalnya waktunya istri itu enggak banyak, boleh tuh pakai yang, eee, bumbu-bumbu serbaguna yang bisa membantu cepat untuk proses pemasakan gitu.
Oh. Heeh. Oke. Nah, Iya iya iya, ada banyak. Oke, wah Kak, bagus banget sih sarannya, aku kayaknya ini nih Kak, mau langsung terapin nih, terima kasih banyak loh Kak, udah <swallows> ini ya udah mau dengerin sama ngasih saran-saran yang luar biasa sih tadi, maksudnya simpel tapi bener semua gitu dan, mungkin aku semoga bisa nih membujuk anak supaya mau, eee, biasain makan di rumah, karena istri juga udah, eee, masak nih masak sesuai saran-saran tadi, sehingga kita punya kebiasaan baru yang lebih, sehat praktis dan hemat.
Iya. Iya benar, pokoknya semangat aja Kak, eee, apa, eee, memang kalau itu tuh butuh waktu, butuh proses, enggak apa-apa kalau memang pada akhirnya, eee, 1 ha 1 kali 2 kali belum berhasil yang penting konsisten aja dengan, eee, cara yang kecil dulu, misalnya kalau konsistennya bisa seminggu 3 kali ya nggak apa-apa gitu, nanti bisa di bulan berikutnya baru ditambah frekuensinya, gitu Kak, semoga berhasil ya.
Oke. Oke Kak, siap terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.
Iya, sama-sama sampai jumpa kembali.